Ehm, forse screzi no, però senz' altro, ehm, diciamo che, ehm, l le nostre i nostri chiamiamoli tenori di vita forse, ehm, si sono un pochino allontanati, e mentre magari, soprattutto penso ad alcuni amici, ehm, prima riuscivamo a fare, mhmm, vacanze insieme o, ehm, tante cose insieme, ecco in questo momento, uhm, io sento che loro, ehm, stanno navigando in altre acque, rispetto a quanto non sto facendo io. E forse questo mi fa sentire un pochino a disagio. Ehm, quindi può essere che un pochino ci sia questa cosa? E e poi
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh. Quindi forse c'è anche un po' l la percezione di essere su 2 lunghezze d'onda diverse, in qualche modo, di esservi persi, ehm, e di di avere interessi diversi, di avere vite diverse.